งั้นก็คือ คือเท่าที่ฟัง คืองานหลัก ๆ ที่คุณดูแลก็คือคุณดูแลคุณแม่ แบบว่า เออ เหมือนว่าเป็นสารถีให้ ใช่ไหม อยากไปไหนไป อย่างเงี้ย เหมือน อา สปอยล์เต็มที่ คุณ คุณแม่อยากไปไหนไป อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ช่วยหยิบจับของ แล้วเรื่องการที่แบบว่าดูแลเรื่องอาหาร ยา หรือว่าการอาบน้ำ อะไรอย่างเงี้ย ต้อง ต้องเป็นคนทำด้วยไหมคะ หรือว่ามีคนอื่นที่จะช่วยดูแลด้วยไหม?
โอ้โฮ ใช่เลย อา โอ้ อือฮึ อ๋อ โชคดีที่ว่าอาบน้ำเนี่ยนะครับ คุณแม่เขา เอ่อ ยังอาบเองได้นะครับ ยังมีการแต่งตัว หรืออะไรเองได้ เพราะว่าพอดีว่าแขนอีกข้างหนึ่งไม่ได้เป็นอะไร ใช่ไหมครับ แกก็จะยังสามารถอาบได้ แกก็จะมีแปรงถูหลังยาว ๆ อะไรของแกอยู่นะครับ อันนี้ก็ไม่มีปัญหา แต่ว่าในเรื่องของการกินยา อันเนี้ย อันนี้เราต้องแบบเข้ามาดูเต็ม ๆ เลยนะครับ เพราะว่าด้วยความที่กระดูกหักปุ๊บ คุณหมอเขาก็จะมีแคลเซียม มีวิตามิน มียาคลายกล้ามเนื้อ คลายเส้น อะไรพวกเนี้ยครับ เรียกได้ว่ากินเนี่ยวันหนึ่ง ก็คือ 3 เวลาหลังอาหารเลยอะนะครับ แล้วก็ ยามีหลายตัวด้วย ทีเนี้ยอันไหนก่อน อันไหนหลับ ใช่ ๆ คือถ้าให้เขากินเอง เขาเชื่อว่าเขาต้องแบบ ต้องมีสักมื้อที่เขาแกะแล้วพลาด ก็คือกินสลับ ใช่ครับ เพราะ เพราะแกจะ 70 แล้วอะเนาะ แล้วอันเนี้ยเราต้องดูทุกมื้อเลยครับ อันเนี้ยเช้า อันเนี้ยบ่าย อันนี้เย็น อันนี้ต้องหลังนะ อันนี้ต้องก่อนนะ อะไรอย่างเงี้ย อืม อันนี้ อันนี้จะค่อนข้างซีเรียส ใช่ครับ ใช่
อะฮะ ค่ะ โอ้โฮ อืม ๆ ๆ เป็นกรรม เลย ใช่ไหมคะ อะฮะ เออ ๆ อาจจะลืม อืม ค่ะ ๆ อืม อ๋อ เออ ๆ ๆ อ๋อ แล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะ มี มีคนอื่นช่วยไหม? หรือว่าตอนนี้มีคนอื่นที่มาช่วยเราดูแลคุณแม่ด้วยไหมอะคะ หรือว่าดูแลคนเดียวหมดเลยอะ?
อ๋อ อืม อาหารก็เรียกได้ว่าเราดูแลนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเช้าเนาะ บ้านนี้จะชอบไปตลาด ใช่ไหมครับ อา เราก็ต้องพาคุณแม่ไปตลาดเช้า ตลาดเย็น อันเนี้ยครับพอพาไปปุ๊บเนี่ย เรื่องอาหารแกก็จะเลือกซื้อเองได้ อะไรได้แล้ว แต่ว่าเรามีหน้าที่ที่ว่าขับรถไป แล้วก็ถ้ากลับมาบ้านเนี่ยครับ อาหารบางอย่างจะเป็นถุง ใช่ไหมครับ แบบ อ แบบยางมัดถุงแกจะแกะไม่ได้ อ่า อันเนี้ยเราก็ต้องคอยดูว่ามีเมนูไหนมาเป็นถุงไหม อา เรา เราไปแกะใส่จานไว้ก่อน อะไรแบบนี้อะครับ อืม
อะฮะ อะฮะ อ๋อ อือฮึ อา ๆ ๆ เราก็ต้อง จัดให้ อา ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ เข้าใจแล้ว งั้นแล้วตอนนี้น่ะค่ะ สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้น่ะค่ะมีผลยังไงกับคุณบ้าง มีผลด้านการทำงานไหม ผลด้านสุขภาพจิต หรือว่าผลด้านการเงินบ้างไหมอะคะ?

โอ้โฮ อันนี้ก็จริง ๆ ก็แอบมีไอเดียแบบแวบ ๆ มาเหมือนกันนะครับ แต่ว่า เอ่อ ก็ ก็ ก เอ่อ กังวลในการเลือกที่จะแบบว่าเริ่มต้นไปพูดกับคุณแม่เนี่ยแหละนะครับ ก็เลยแบบว่า เอ่อ เหมือนพอมันแวบขึ้นมา แล้วก็พับ พับความคิดนี้ ไอเดียนี้เอาไว้ อย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าจริง ๆ แล้วเราควรจะลองหาจังหวะลองคุยแบบเบา ๆ เรื่องนี้ดีอะครับ แล้วก็เราจะเริ่มคุยยังไงดีอะครับ? ที่ จะไม่ทำให้เขากระทบกระเทือนใจอะครับ?
อะฮะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ จริงเหรอ อืม ค่ะ จริง ๆ เนาะ จริง ๆ อะ คืออยากให้คุยทั้ง คุณพี่สาว แล้วก็คุณพ่อ หรือคุณแม่เนาะ จากคุณแม่ แล้วก็พี่สาวเนี่ย เพราะว่าจริง ๆ อยากจะให้คุณอะ ให้ความสำคัญกับสุขภาพตัวเองด้วย สุขภาพจิต เพราะเราเป็นคนดูแลคุณแม่เนาะ ถ้าสักวันหนึ่งเราสุขภาพจิตไม่ดี เราเครียด เราอาจจะทำให้เราโมโหหงุดหงิดง่าย อย่างเงี้ย ยิ่งอาจจะทำให้คุณแม่รู้สึกแย่ ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ย เราอาจจะไประเบิดอารมณ์ใส่คุณแม่ เพราะว่าเราเก็บสะสมความเครียดเอาไว้ อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาที่จะ Recharge ตัวเอง อย่างเงี้ย ถ้าเราอย่างน้อยก็ เออ ได้มี Recharge ตัวเอง ไม่ได้ไปทุกวัน อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? เพราะว่าคุณก็พูดว่า เออ ไม่ได้อยากไปทุกวัน แต่แค่อยากจะขอเวลาพักสั้น ๆ อะ ปีหนึ่ง เดือนหนึ่ง แต่ละครั้งนี่ก็คือมันไม่ได้ขอทุกวัน อย่างเงี้ย ถ้าเราคุยกับพี่สาวดี ๆ ว่า เราก็อยากจะมีเวลาที่ Recharge ตัวเอง เพื่อที่จะกลับมาแล้วมีเอเนอร์จีที่จะดูแลคุณแม่ได้อย่างดีที่สุดเนาะ แล้วก็จะได้ไม่ทำให้คุณแม่เครียดไปด้วย อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราคุยแบบเนี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมอะคะ?
อา อือฮึ อืม ครับ อ๋อ อืม โอ้โฮ ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม น่าลองเลยนะครับ คือจริง ๆ แล้วอาจจะต้องพูดด้วยเหตุผลเลย ใช่ไหมครับ? ก็คือแบบว่าพูดความจริงเนี่ยแหละ ก็พูดตรง ๆ เลย แต่ว่าเราก็พูดด้วยว่า ความต้องการของเรามีประมาณนี้ ก็แบบไม่ได้เยอะแยะ ไม่ได้แบบ โอ้โฮ คาดหวังจะต้องมาดูแลแทนเรา ใช่ไหมครับ แค่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ สามวัน ห้าวัน อะไรอย่างเงี้ย ก็คือระบุไปเลย อะไรแบบเนี้ยเนาะ ได้เลยครับ เดี๋ยวยังไงจะเริ่มแบบว่า เอ่อ เอาไปปรับเนาะ แล้วก็อาจจะพูดกับคุณพี่ก่อน ถ้าคุณพี่โอเค เรื่องเนิร์สเซอรี ไรเงี้ย จะต้องไปพูดถึงใช่ไหมครับ? อ่า เนิร์สเซอรีอาจจะเป็นลำดับหลัง ๆ ได้ ๆ ๆ ในวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ เดี๋ยวจะลองไปเรียบเรียงคำพูดก่อน แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ ไปพูดดู ขอบคุณมากเลยครับ
อะฮะ ค่ะ อะฮะ อืม ๆ ค่ะ อะฮะ ใช่ เนาะ ลองดูเนาะ อ่า อ่า ลองกับคุณพี่ก่อน ใช่ อะฮะ ลองดูนะคะ ใช่ ๆ ค่ะ อะฮะ อ่า เป็นกำลังใจให้นะ ค่ะ สวัสดีค่ะ